Fíjate que te quiero compartir un tema que me pasa constantemente. Eh. Para situaciones en las que no sé, cualquiera puede pensar que es un fracaso o, para mí son errores de la vida, ¿no? No los tomo como fracasos, sino como errores y lecciones que dejan mucho.
Ujú.
Pero a veces yo tengo dificultad. No a veces, siempre tengo dificultad para practicar esta autocompasión. ¿Sabes?, em, como que no me gusta el drama, no me gusta ser víctima, eh, me hago responsable de mis situaciones, eh, todo lo veo como lecciones que pasan, pero a veces la gente cree que soy demasiado fuerte y que no siento
Sí. Mm.
o que soy muy fría porque no me autocompadezco.
Claro. Oye, y por ejemplo, cuando te pasan este tipo de de cosas, esto que, son como dices, no fracasos, sino errores, eh, de la vida. Pero, eh, cuando te sucede esto, ¿qué pensamientos o frases así como que te dices en esos momentos, cuando llega a pasar?
Ajá. Pues, cuando llega a pasar, claro que entro en ansiedad, como la mayoría de las personas. Si la situación lo amerita, claro que tengo miedo. Si, o sea, todas estas, eh, digamos, síntomas, ¿no?, que nos pasan a cualquiera, cuando estás ante un duelo, ante la pérdida de un ser amado, eh, ah, por ejemplo, cuando me divorcié, fue algo que me dolió mucho porque tengo un hijo de ese matrimonio. Entonces, yo sentía que mi sufrimiento era por dos, por mí y por mi hijo, porque mi hijo tenía cuatro años y él, eh, sufría mucho, ¿no?, por su papá. O sea, de que ya no viviera con nosotros, aunque lo veía constantemente. Pero yo como que, mm, acudo rápido a un profesional de la salud mental, ¿no?, un psicólogo, cuando tengo este tipo de temas muy difíciles.
Ujú. Ujú. Ujú. Sí.
Eh, para no caer en ese victimismo, para que no me vaya con la corriente, entonces como que, no sé, mi personalidad es ser muy fuerte, soy muy valiente y no me autocompadezco, ¿no?, quizá por las herramientas psicológicas que tengo por cosas que yo ya he entendido, pero eso, a veces, la gente lo percibe como que, soy un roble que no siente nada. <chuckles>
Ujú. Ujú, claro, no, pero bueno, más bien es algo totalmente diferente, ¿no?, o sea, la verdad, esto que me has compartido, lo cual agradezco mucho que es de, ir con un psicólogo, es algo supermaduro y al final es algo que de hecho o sea, eh, es algo que demuestra así como, eh, lo abierta que estás también para trabajar estos temas, ¿no?, porque hay personas que a lo mejor no no no piensan en ir a un psicólogo, sino quedarse con eso adentro o o sacarlo de otra manera, ¿no?, entonces yo creo que, como tú bien lo dices, es una parte de de percepción de las otras personas, ¿no?, porque, o sea, totalmente tú e el tener autocompasión, yo creo que, incluso no sé si a ti te pase ahora con todas las herramientas que tienes, es incluso, sí o sea, ser, eh eh o o no sé si es algo a lo mejor que te falla o no, pero ahorita ya me lo dirás, que a lo mejor decir: "Mira, fallé en esto, si es algo de lo que puedo aprender", pero también algo que te dicen los psicólogos, es como esta parte de: "Bueno, pero no por esto te vas a estar latigueando ni nada", es como de: "Bueno, me duele y y sí, lo hice mal, eh, pero yo voy a ser amoroso con conmigo misma porque, pues, todos cometemos errores y de esto puedo aprender", ¿no?
Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Ajá. Exacto, exacto, no voy a cometer el error que a lo mejor cometía hace 20 años, 30 años de abrir más la herida y echarle limón a la herida, como se dice, ¿no?, coloquialmente, eh, pero eso, a veces, en la percepción de las personas que me rodean, eh, quizá me hacen ver como una persona que no siento o que o que, mm, porque no me autocompadezco, eh, no siento, no sufro, no me duele, ¿no?, eh, y a pesar de que yo se los explico, les digo, o sea, me duele, me duele profundamente, porque además soy una persona muy intensa.
Ajá. Sí. Sí. Ujú. Sí.
Pero he aprendido que, por ejemplo, el dolor y el amor son subjetivas, ¿no?, porque no tienen una tabla de medición.
Ujú.
Entonces a lo mejor me duele mucho más que a los que lloran.
Total.
¿No?
Claro, es una manera diferente, eh, de de de lidiar con las cosas, ¿no?, que a veces no tienes que estar ahí, eh, desgarrándote enfrente de todos para tener un dolor intenso en el interior. Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿a ti, eh, te afecta el que te vean de esa manera?, o sea, es como que, no sé, llegarás a pensar: "No pues es que ahora ahora todos me ve echan así sus problemas porque creen que aguanto con todo", o, ¿te afecta algo que te que esto te que te vean de esta manera?
Ajá. Sí. Me afecta el que efectivamente soy como como el basurero emocional de muchos, ¿no?, y y que cuando yo necesito, por ejemplo, esa retroalimentación o, sentirme quizá un poco apapachada, un poco ¿no?, no la obtengo porque creen que yo lo tengo todo superado y no es así, o sea, también siento, también me duele. No soy de lágrimas muy fáciles, ¿no?, n nunca. Sin embargo, claro que lloro cuando me nace llorar, o sea, no tengo ningún tema con llorar, ¿no?, eh, pero no me autocompadezco, o sea, como que me responsabilizo de lo que me toca. Tampoco me cargo con las culpas de otros, ¿no?, o sea, como que en el momento que me pasa la situación, si me duele, claro que lo expreso, pero trato de expresarlo, no sé primero trato como de poner en orden mis ideas, mi mente y para eso necesito estar un momento sola, ¿no?, y si me dan ganas de llorar, lloro, y si me da enojo, me enojo. O sea, no me peleo con las emociones, pero como que primero necesito poner en orden, eh, lo que me está pasando. Ver que realmente de todo eso es mi responsabilidad, y y y demostrar lo que o sea, entender más que nada yo misma lo que no lo fue.
Ja, ajá. Sí. Ujú. Sí. Total. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. O
No, no cargar con la responsabilidad de otros. Y quizá eso me evita la autocompasión porque pues no ya aprendí a no victimizarme. Pero eso no significa que no sienta, que no me duela.
Claro. Ujú. Total. Sí, esas son herramientas que te dan los psicólogos, pues para poder, eh, gestionar de mejor manera, pues los problemas, las emociones, pero bueno, como no muchas personas, eh, van al psicólogo o trabajan esta parte, pues, eh, lo que tú dices no pues es como de: "No, pues ella se lo sabe de todo y no pasa nada", pero aunque ya lo has intentado explicar, o sea, de esta manera, cuando pasa de que pues la gente, ¿no?, te llega así como que con todos sus problemas y así de: "Solucióname la vida", y eso, obviamente eso también te quita bastante energía, eh, a lo mejor ahora, eh, el hecho no sé si lo has hecho de poner así, límites un poco como de "Mira, me encantaría ayudarte, pero ahorita de verdad en el momento que estoy pasando no me o sea, no estoy como para pues para, este o sea, no no me siento así como bien para poder darte un consejo", o o decir: "Mira, este" no sé, o sea, como poner un límite de que para que no seas como eso de que todos te lleguen con los problemas y dosificarlo un poco, porque también eso es autocuidado, ¿no?
Sí Sí Exacto. Sí, sí, sí. Fíjate que sí los he puesto. Claro. Y sí los he puesto, ¿no?, pero desafortunadamente hay personas que no entienden esta parte, ¿no?, por ejemplo, cuando no sé, hace 2 años falleció el que era mi mejor amigo, que era mi hermano de vida, ¿no?, entonces llegó una de mis primas a abrazarme, pero la viuda parecía ella.
Ujú. Claro. Ujú. Ya.
¿No? Entonces dices: "Oye, no, espérame. O sea, ahorita yo no te puedo apapachar. O sea
Ujú.
y soy yo la protagonista de esta historia y soy yo la que estoy sufriendo a a la que le duele más que a nadie
Ujú. Claro.
¿no? Y a veces, obviamente, en ese momento no se lo dije, después sí. "Pero es que yo soy así, soy muy sentimental. Soy muy", no yo todo eso lo respeto, ¿no? Pero preferiría, ¿no? Que no que no viniera a darme un pésame donde parece más bien que yo se lo tengo que dar a ella.
Mm. Ujú. Sí. Ujú, total. Y creo que aquí hay una parte de está bien que todos sean como como s bueno, seamos como somos, pero sí es un poco también la parte que nos da esta parte de ser humanos de tratar de, eh eh, también ser empáticos con la otra persona, ¿no? O sea, no todo es acerca de nosotros, sino es así como de, bueno, a ver si la otra persona no lo llega a entender, pues a lo mejor se tiene que poner un límite más, eh, fuerte, ¿sabes? Aunque claro, cuando se hacen una muerte es muy difícil como que digas y ahora me voy a tener que enfrentar a esto. Pero bueno, si una persona te dice: "Es que yo soy así", es como de: "Bueno, pero a mí me hace sentir de esta manera. Y si queremos seguir en este tipo o sea, en esta relación, yo creo que, eh, pues debe de haber un un equilibrio entre ambas ep ambas cosas", ¿no? No sé, yo puedo respetar que seas así, pero también to considera pues mi personalidad y lo que yo estoy pasando y podemos llegar a un punto medio, ¿no?
Sí. Sí Exacto. Por supuesto. O sea, como esa empatía de decir: "No, yo yo no siento menos que los demás. Que yo gestione de forma distinta mis emociones no significa que no sienta que no me duela o que no me enoje o que no". O sea, claro que lo siento todo eso, ¿no? Y y y sí les he puesto esos límites, pero a veces como que las personas no están preparadas para entenderlos, ¿no? Y me duele que estén como en otra sintonía, pues. Y que ellos mismos decidan enfriar esa relación
Exacto. Ujú. Total. Claro. Sí.
porque no pueden entender, eh
Ujú.
la la empatía, ¿no?
Total. Bueno, mira, yo estoy segura que c poco a poco, como estás poniendo límites, esto se va a ir sol resolviendo y, de todas formas, si no, ya sabes que aquí voy a estar para escucharte y que podamos ahí definir un mejor plan.
Te lo agradezco mucho.